結構ボリュそうですね、私なんか、あの、2人で分けて食べました。ボリュームがすごかったんで。
ええ、面白い。
そそれをちょっと日本で、なんか、2、3回、日本でお店で見たことあるんですけけど、もっと、広まないかなって今思ってるところです。<chuckles>
うんうん。 もう、なんで日本に来ないんでしょうね、そういう色んなものがね。
確かに、近いのに、ま、朝ごはんをいっぱい、買って食べるって文化がね、日本そこまでないからなのかなとか思ったり、い
うん。 うーん、でも手軽になんか色んなものが、ね、入れられそうだし、食べられそうで、おいしうーん、でもその謎のそぼろはなんなのか。<laughs>
うん、うん、そうですよね。 そう。作ってみてもいいなって。あ、そうそうそう。それ調べようって思いました、今話しながら。<laughs>
<laughs> いや、あの、面白い、あの、興味深い話ありがとうございました。
そうなんです。 いや、こちらこそ楽しかったです。ありがとございます。
<chuckles> 礼しま

あ、ぜんざいみたいな。ぜんざいよりも、甘さがたぶん黒蜜とかあんことかの強さがない分、ぜんざいより優しめなデザートかなって
うん。 うーん。 へえ。
え、だから、でも結構ね、日本人はだから好きな人が多いんじゃないかなとは思いますね。
うんうん。 冷たくして食べますよね。あったかくないですよね？イメージ的に。
あ、は、トウファですか？そうですね、実は両方あるんですよね。あったかいトウファと冷たいトウファと。そう、だか、季節によって寒い時は多分あったかいのがね、あの、お汁粉か冷たいぜんざいかの違いみたいな、ちょっとそういう感じなのかもしんないんですけど。<laughs> そう。
うん。 あったかいのもあるんだ。うんうん、うーん。 うーん。 へえ。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
そうです。ぴさにまた、し話してたら、食べたいなって。 お豆腐で真似してみたらいけるのかも。あっ、ただ私なんか、トウファの中にトッピングの一つとしても使われたりする、なんか、すテンソーゼリー、グラスグラスゼリーっていうのか、なんか黒いゼリー、見た目コーヒーゼリーみたいな感じなんですけど、仙草っていう、ね、多分ハーブで作ったゼリーが私すごい好きで、それは、なんか、その仙草の草の粉みたいなのを買ってお家でゼリー作ったことあります。<chuckles> ゼラチンとかと。 なんか
ああ。 うんうん。 ほぼ うーん、はい。 ええ、うんうん。 うん。 うん。 初めてき聞きました。仙草、へえ。
仙草、そうなんです。たぶん薬草なんですけどね、台湾の。
体に良さそうですね。<laughs>
あ、ですよね。ちょっと全然、あの、メリットとか調べたことないんですけど、<laughs> 味が好きなだけで。<laughs>
<laughs> なんか、漢方とかには使われてるのかな、もしかしたら。なんか、色とか。
あ、ね、なんか、そんな気がします。真っ黒なんで。<laughs> そう。
うーん。味的にはちょっと癖があるんですか？
いや、でも、それも多分そのゼリー自体はね、なんか、シロップというかお砂糖が混ぜて作られているか、こう、ほんのり甘くって、ま、もしかすると、ちょっと、その、なんかハーブっぽい、ほんのり苦みじゃないですけど、ま、無くはないかな、みたいな。でも、なんか、うんって、食べやすくって、これも私、なんか、単品で食べたりとか、いわゆる、なんか、バブルティーのタピオカの代わりに仙草ゼリーが入ってる飲み物みたいなので飲んだりとかもます。
うーん。 うん。 うんうん。 へえ。 うーん。 うーん。 あ、はいはいはいはい。 あ、そんなのもあるんですね。ああいうふうにちっちゃくなって。うーん。うん。
あ、うんうん。 そそ、そうそう。結構そういう飲み方もね、あの、好きで、ただ、やっぱり、日本だと圧倒的にね、バブルティーはタピオカっていう感じなんで、仙草ゼリーで出してるお店はちょっと少ないのがね、残念なんですけど、台湾に行くと結構飲めますね、それも。うーん。
うんうん。 はいはい、うんうん。 あ、そうなんだ、あるかな。仙草って、どういう漢字を書くんでしょう？
で、他の国にでも えっと、く仙草、そうは草なんですけど、どう、え、いう字だったあ
<laughs> 知らん、うんうん。 うーん。初めて聞いた。
浅いじゃなかあ、あれですね、多分、あの、仙人の仙。
うん。